อื้อฮือ ครับผม โอ้โฮ ก็ ก็ถือว่า ต้อง ต้อง น้อง โน้มน้าวแหละเนาะ ถ้าคิดว่ามันไม่เหมาะจริง ๆ แต่สุดท้ายอย่างที่บอกอะแหละ เป็นโน้มน้าวเนี่ยมันเป็นการที่ เอ่อ พยายามแสดงจุดยืนของตัวเอง เราไม่ได้ต้องการให้คนอื่นมาเชื่อหรือเข้าใจเรา 100% แต่ว่ามันเป็น เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เรามีพื้นที่ที่ได้พูด ส่วนคนฟังอะจะรับไปกี่เปอร์เซ็นต์ นั่นเป็นเรื่องของคนฟัง ใช่ เออ ประมาณนี้เนาะ
อืม อืม ค่ะ อา ใช่ อืม ๆ ค่ะ ใช่ ค่ะ อืม ใช่ ใช่เลย ใช่เลย จริง ๆ มันเหมือนเป็นการที่ทำให้สิ่งที่เราเลือกมันสมูทขึ้นแค่นั้นแหละ แต่ว่า เอ่อ ให้คนเขาได้เข้าใจ คือถามว่าบางอย่างอะ ความคิดเขามันอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรกับเราหรอก แต่ว่าการที่มีคนเข้าใจและรับฟังอะ มันก็ทำให้เราแบบกล้า แล้วก็เหมือนเป็นแรง ซัปพอร์ต ที่ดีได้เหมือนกันน่ะค่ะ
ใช่ครับ อืม ใช่เลย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็ อย่างน้อยการที่เราแสดงจุดยืนของเราออกมาเนี่ย ก็เหมือนกับว่าที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นแล้วกันว่า จะ อยากให้ อยากเห็นเราเป็นแบบปัจจุบันไหม? หรือว่าอยากเห็นเราเป็นแบบไหน? แล้วถ้าอยากเห็นเราเป็นแบบอื่น ต้องถึงคิวของคุณแล้วล่ะ ที่จะต้องโน้มน้าวเราเนาะ ให้เราเนี่ยยอมเปลี่ยนแปลงตามแบบที่คุณเลือก อย่างเงี้ยเนาะ ใช่ไหม
อืม ค่ะ อืม อืม อืม อืม ค่ะ อืม ใช่ อืม ใช่ค่ะ สุดท้ายแล้วอะ เราว่าวิธีการโน้มน้าวมันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลน่ะ มันก็อยู่ว่า อยู่ที่ว่าเหตุผลของคุณน่ะมัน เมกเซนส์ หรือเปล่า มันใช้ใจได้จริงหรือเปล่า ถ้าเรารู้สึกว่า เออ เมกเซนส์ หรือว่า เอ๊ย เขาพูดถูกอะ เราก็ ก็คงคล้อย ตามไปกับเขาอย่างเงี้ยค่ะ
อืม อืม

ครับ สวัสดีครับคุณ
สวัสดีค่ะ เป็นไงมาไงคะวันนี้?
ครับผม วันนี้ก็เพิ่งเลิกงานมาครับ พอดีเข้ากะดึก ก็ค่อนข้างที่จะล้าครับ แล้วทางคุณเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย?
โอ้ วันนี้เหรอ วันนี้ไปชอปปิงมาค่ะ กับลูกกับสามี อืม ใช่ เราให้ลูกไปเล่นเกม ส่วนคุณแม่ก็ไปชอปปิงค่ะ คุณพ่อกับลูกไปเล่นเกม คุณแม่มาชอปปิงแยกมา อืม ใช่
อืม อื้อฮือ ครับผม อืม อา ครับผม อืม ครับ เป็นยังไงบ้าง ค แล้วไปชอปปิงกัน ก็ต้องมีของที่ ค คุณอยากซื้อบ้าง ลูกอยากซื้อบ้าง คุณสามีอยาก ซึ่งเนี่ย แล้วทีนี้ มัน ก เราก็ไม่สามารถซื้อทุกอย่างได้พร้อมกัน ใช่ไหม ทำยังไงเหรอครับ?
อืม ค่ะ อา ใช่ ใช่ เนี่ยค่ะ มันเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมถึงแยกกันไป เพราะว่าเราอะ จะให้เราไปอยู่เล่นเกมกับลูกกับสามีอะ มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราชอบไง เราไม่อินน่ะ เหมือนเขาชอบเล่นเกม เขาก็จะสนุกสนานกันไป อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ คือเราเคยไปแล้วแหละ แต่ว่าพอไปแล้วเราก็แบบว่าได้แต่เดินตามเขาต้อย ๆ ๆ เราก็ไม่รู้เรื่อง มัน มันก็ไม่ เอนจอย ค่ะ ไม่สนุก ก็เลยเหมือนหาวิธีว่า เออ คราวหลังถ้าจะมา เหมือน มาอีก ก็งั้นพ่อลูกก็ไปกันเลย ไปเล่นเกมกัน เกมตู้หยอดเหรียญ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็ไปเล่นกันเลย เอนจอย ที่เขาสนุก ส่วนเราชอบมาชอปปิงมากกว่าเราก็ อะ ได้มีเวลาส่วนตัว ได้ เลือกที่ชอปปิงด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ครับผม แล้วไงครับ? ครับผม อืม ครับ อืม อ๋อ ครับผม